जी, ज़रूर देखिए, आपको याद होगा कोविड का कोई ज़्यादा वक़्त बीता नहीं है, 5 साल ही हुए हैं कोविड को। और शायद यह बात बिल्कुल सभी लोगों को तकरीबन याद रहेगी कि ये जब वो हुआ था ना कि, बालकनी में खड़े होकर अगर आप घर में हो, तो घर के बाहर आकर के बस थालियाँ बजाइए या फिर उ जो भी चीज आप हाँ, वो लोटा बजाइए और बर्तनों से आवाज कीजिए। तो लोगों ने कुछ लोगों ने ये फ्रॉड बनाने लग गए थे, वीडियो कि भाई हमारी सरकार इतनी स्मार्ट है भारत सरकार कि अ, इससे कीटाणु मर जाएगा, शंख बजाने से कीटाणु मर जाए अगर कोविड का। तो भैईया इ आपने ये बात इ असल बात तो ये थी कि हाँ, लोग एक-दूसरे से जुड़ाव महसूस कर सके और हम आज भी इस परिस्थिति में भी साथ हैं, ये संकेत था उस थाली बजाने के पीछे, लेकिन लोगों ने ये मान लिया कि भैईया इससे कीटाणु मर जाएँगे और ये तो कितना मतलब बेवकूफ़ाना हैं यार कि लोग समझ रहे हैं कि भैईया
जी, बिल्कुल याद है। जी, ये इंसिडेंट हुआ था। <chuckles> जी। बिल्कुल। <laughs> अ, दैट इज़ सो फ़नी मतलब ये तो देखिए हँसने वाली बात है। <laughs>
हाँ, मतलब है हास्यास्पद है, व्यंगात्मक मैं कह रहा हूँ आपको। लेकिन इसके पीछे आप समझ लोग समझते नहीं हैं कि किस तरह की भावनाएँ वो ल अ, इस तरह कि लोग और ये सिर्फ एक उदाहरण दिया है मैंने, आपने देखा होगा कई लोग तो ऐसा बोलते थे कि कोविड के दौरान कि आप गिलोए का पानी पी लीजिए, इससे आप सु आपकी इम्यूनिटी बढ़ बढ़ी रहेगी, मास्क भी लगाने की जरूरत नहीं है। कोविड से जी, कोविड से यहाँ पे मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, कोविड से बचने का तरीका सबसे बढ़िया यही था, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, उसको रोज बदला भी जाए अगर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और अपने हाथों को धोएँ, कहीं भी टच करने से बचें, ये सिंपल सा उपाय था इसके पीछे।
जी, बिल्कुल ऐसी चीज़े मतलब जो आप बता रहे हो वो देखा।